ได้ค่ะ งั้นแบบนี้เราควรจะจัดสรรเวลาพักผ่อนยังไงดีคะ? คือตอนนี้เหมือนว่า วงจร การนอนเนี่ย มันแบบมั่วซั่วไปหมด คือเหมือนที่บอกอะ เออ เวลา นอน ก็น้อยนิด แล้วทีนี้ก็ดื่มกาแฟ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ทำงาน พอดื่มกาแฟเยอะ ก็นอนไม่ค่อยหลับ อย่างเงี้ย พอนอนดึกอยู่แล้ว นอนไม่หลับ ก็นอนไม่พอ นอนไม่พอ ก็เหนื่อย เหนื่อยก็กินกาแฟอีก อะไรอย่างเงี้ย เราควรจะตัดวง จรตรงนี้ยังไงดี อะคะ? เออ
อืม อืม อืม อืม ครับ ครับ อะฮะ อือ ๆ <chuckles> ครับผม อา ๆ โอเคครับ ทีนี้ อ่า งานที่คุณบอกว่าเป็นงาน 1 คืองาน 2 งาน กะอยู่แล้วว่า 4-6 ชั่วโมงถูกต้องไหมครับ? 2 งานรวมกันเนี่ย
อา เออ
ผมจะลองคำนวณคร่าว ๆ ว่า ภาค ภาคเช้าทำงาน ที่ 1 ภาคบ่ายทำงานที่ 2 ถูกต้องไหมครับผม? เพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ ผมอยากสอบถามว่า ณ เวลาที่คุณพักผ่อนตอน เนี้ย คือเวลานอนของคุณเนี่ย คุณนอนวันละกี่ชั่วโมงครับผม?
เออ ๆ อา ค่ะ